Я согласен. Если правильно не распределять, то что будет? Перегрузка. После перегрузки пере этот, как его называется, бёрнаут, да, вот этот вот, выгорание, короче говоря. А после выгорания уже ты ничего хорошего не сможешь сделать нормально, да?
Мгм, да. М-да. Мгм. Дисбаланс. Дисбаланс, да. Мгм.
Абсолютный дисбаланс, да, так точно.
М-да. Вот получается. А, т знаете, как это получается шлагбаум, а, то вверх получается, э, эмоции, то вниз, ам, как говорится.
Мгм мгм. Мгм.
Тяжело это.
Это однозначно очень даже тяжело. Я с вами согласен.
Мгм. В вот получается. Ну, а, наверное, поэтому я ща я бы так, этот, напоследок высказался, что, м, с со стрессом не нужно быть, э, в комфорте. <chuckles> Знаете, некоторые люди привыкают, э, к стрессу, это абсолютно неправильно. Мгм.
Мгм. Ну да, то что на на самом деле, да, вот я, вот помню то что, не то что помню, а вот вообще не могу понять многие такие поколения, вот, людей, которые то считают, то что, э, стресс- это необходимо. То есть ты всегда должен находиться вот в этом, да, состоянии страдания постоянного, вот этого вот непонятного. А п с чего это вдруг мы должны страдать постоянно, никто объяснить не хочет.
М-да. Мгм, особенно в работе. М-да. Не говорите. Особенно в работе. Знаете, почему-то лю люди лю любят думать, что, ну, как бы эта работа, она не должна быть приятной. А ты, как говорится, д в чём-то ты должен страдать, да и жертвовать, что вот, э, очень-очень неправильный, наверн токсичный подход.
Мгм. Мгм.

Понимаю, да, пожалуйста. Как бы, а, м, ну, знаете, главное, мне кажется, потом вовремя перейти обратно вот, э, в режим работы, да, то есть учёбы, потому что иногда люди Да, мгм.
Мгм. Мгм мгм. Не ну да, то есть нужно, вот как мы с вами сказали, поддерживать опять же этот пресловутый баланс, но вот Кстати говоря, баланс балансом, да. Да, без него уже никуда мы не сможем, никогда никуда ничё не получится у нас. <chuckles>
Ну а куда без него? Мгм.
Но такой вопрос у меня к вам: вот вы, как относитесь, э, ну не то чтобы как относитесь- скорее больше, вот как вас в этом деле поддерживают ваши вот родители, ваши друзья?
М-да. Мгм. М-да. Мгм. Той поддержка, конечно же, очень важна. Да, я, э, это хорошо вы как-то упомянули. А, мне кажется, что, знаете, особенно со стрессом, иногда нужно, чтоб тут тя кто-то в выслушал, да, то есть, э, и тому подобное. И тут вот как раз таки семья и друзья приходят, э, да, то есть в помощь. А, лично для меня вот так. А у вас как?
Мгм. Ну вот тоже, да, как-то, вот, когда перестрессовываешь или ещё что-то, можно позвонить каки кому-нибудь из родных людей, с ними посидеть, поболтать немножко, как говорится. И чё-то как-то даже день становится лучше. Вот друзья на это тоже хорошие существуют, да как бы.
Мгм. Абсолютно. И не говорите, мгм, м-да.